Ah! c'est vrai?
Ouais, il me semble.
D'accord. Ah, je savais pas ça.
Mais peut-être que les femmes sont plus ouvertes, hein?
Ouais, je sais pas mais en tout cas, heu et en fait, tout ce que tout ce qu'elles demandent, c'est, heu, de ramener quelque chose qui contribue un peu à l'entretien de la maison et heu et elles te disent qu'elles sont végans et tout, heu, donc il faut pas ramener de viande, tout ça et heu et en fait, à un moment où, heu, dans ma vie ça allait pas trop du tout, je j'avais besoin, tu vois, de de prendre du recul et tout et heu et donc, j'y suis allée et heu, en fait, tu suis exactement leur, heu, leur rythme de vie, tu vois? Un peu, et
OK. <clears throat> OK, tu es t D'accord. OK, ça et ça ça ouais, ça se passe comment? Il se lève, heu, elle se lève super tôt sûrement?
Bah en